Ayan. So, ako naman ho, um, hindi hindi talaga ako masyadong ma-social media. Um, gumagamit ako, pero hindi 'yon talagang todo babad sa social media, kasi unang una siyempre mayro'n akong trabaho na mula Lunes hanggang Biyernes, ah, 8 oras 'yon, so wala talaga akong masyadong oras pero ginagamit ko yung messenger, kasi 'yon yung parang pinaka-main na na ginagamit sa pag usap, oo komunikasyon sa ibang tao. So, ang estratehiya ko naman, um, pagka may trabaho, trabaho pagka medyo mayrong
Mhm. Mm. Opo. Mhm. Mhm. Opo. Mhm. Komunikasyon. Oh, oo. Tama ho, tama. Tama ho, tama ho 'yong sinabi n'yo.
Mm, pag trabaho, trabaho pagka naman may libreng oras mag, ah, ba-browse konti, tapos siguro mga 10 to 15 minutes, ah, pagkatapos no'n balik trabaho ulit 'di ba? 'Tsaka kagaya nyo po, sabi niyo ini-schedule, so kung oras maglaba, maglalaba pagtapos puwede mag social media, pahinga saglit.
Mhm. Tama po. Mhm. Mhm. Tama po, oo. Ganyan din pa yung ginagawa ko. Opo. Tama, opo. Uh-huh.
Pag oras na magluto, magluluto na o social media ulit. So, ang maganda naman sa tingin ko, ah, maganda naman sa tingin ko, ah, yung henerasyon ko, ah, millennial, um, medyo nasa gitna lang siya ng, ng lumaki sa social media at hindi sa social media. Hindi kagaya nung henerasyon ngayon ng mga Gen Z, na talagang pinanganak sila sa mundo ng may kasamang mga gadgets talaga, mga teknolohiya. So ayun.
Opo. At isa pang hmm. Opo. Hmm. Opo. Mhm. Teknolohiya. Opo. Opo.